Hindi ba yun ako nagpakopya? <chuckles>
Pinakopya mo ako, sa tumpak, oh oh, pin pinakopya mo nga ako, pero
Ano nun. <chuckles> Di ba? Yun yung magkaibigan. <chuckles>
After mo akong pakopyahin, biglang nagkukuwentuhan na tayo, so ibig sabihin ba parang mahiyain lang tayo sa umpisa, pero pag nakita na natin yung parang, alam mo yun nahuli na natin yung galaw natin na parang parang mabait naman pala tong si ano, 'di ba? Oh, naging magkaibigan na tayong dalawa 'di ba? Agree ka ba dun?
Mm. Oo naman.
Oh, 'di ba, so ganun lang talaga yun, eh, hindi naman lahat ng, ano, katulad natin na parang na kawayan lang parang pala-kaibigan na, hindi tayo ganon, eh, iba-iba tayo ng personalidad 'di ba?
Oo.
Teka, umiinom gising ka pa ba diyan? <laughs> Okey, okey ba. Na 'wag kang.
Tapos Oo naman, ano lang, ang tawag dito, may mga ako kasi
Mhm.
may mga kaibigan kasi ako, na yun nga, sabi mo 'di ba, yung biglang, pala kakaway ganyan tropa na agad.
Oo, oo, oo.
Ako kasi hirap na hirap talaga ako sa ganon, nagugulat nalang ako may mga barkada na ako or kinakawayan nila ako, hindi ko naman sila kilala, ikaw ba?
Oo. Oo.

Oo, yun yung magandang klaseng pagkakaibigan na may hindi kayo pagkakaunawaan, pero hindi kayo yung klase ng ibang tao na nagsisiraan, nag nandadamay ng ibang tao parang kumbaga, hindi lang kayo nag-uusap pero, 'pag nag-usap na kayo, hindi kayo nag-aaway talaga parang, "Bakit ganto, bakit ganyan?" Tas may mga rason tayo nun, kaya alam mo yun, hindi siya agad naging rason para masira talaga yung pagkakaibigan natin. Kumbaga, nag-aanuhan lang tayo na parang, nagpapakiramdaman, tapos pagka napag-usapan na, okey na tayo kasi, nako, napakaliit lang pala nung problema. Tapos mag-aaway tayo parang, para lang tayong mga ewan, <scoffs> 'di ba?
Oo. Tama, um Tama. Oo. Mismo, mismo. Oo. Oo. Di di ba, oo. Oh, 'di pagka't nagbati nga rin tayo agad nun, eh, 'di ba? Halimbawa pumun nag-Starbuck nag-Starbucks agad tayo nun, oh, yeah, bati-bati na. <laughs> <snorts>
Oo, parang <chuckles> Parang napaka-simpleng bagay lang, tapos nag-aaway tayo, ano yun?